Ciao! Come va come va?
Ciao. Ciao. Ah, dai, bene, bene, abbiamo iniziato questa nuova settimana.
Stai carica?
Abbastanza, dai. <chuckles> Sì eh. Bene, bene.
Ottimo, ottimo. Io pure, io pure. Senti, ma ecco, appunto, parliamo di settimana che del mese e mo' dovrebbe entrare un po' di soldi, si lavora, no, mhmm. Io ti volevo chiedere, no, qual è la cosa più triste che è successa per qualcosa di inerente ai soldi, magari nella tua vita, o qualcosa che ti hanno raccontato, magari amici, parenti?
Esatto, sì, sì. Mhmm, allora, qualcosa di triste legato ai soldi, devo dire che personalmente, eh, non oddio, no, in realtà no, perché non c'è più che legata ai si e sa è legata ai soldi. Ehm, cioè, s dovevo essere <tsk> e ereditare una parte di un appartamento, no, però, ehm, diciamo che quella che doveva essere mia zia, se la vogliamo chiamare ancora zia, uhm, non non mi ha detto nulla, non non ha non ha fatto ha fatto carte false, diciamo così. Fatto sta che allora quello il la questione doveva essere: o si dà in affitto e ci dividiamo l'affitto, o se te lo vuoi prendere tu mi paghi la metà dell'appartamento, o sennò lo vendiamo. E e lei naturalmente, senza dire niente, ha preso e l'ha venduto e si è intascata tutto.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Certo. Okay. Certo. Mh-mh. Ah, e non ti ha riconosciuto neanche la tua parte?
No, non mi ha riconosciuto neanche la mia parte.
Ma questa questo immobile era, cioè, tu l'hai ereditato da parte di chi?
Ehm, io l'ho ereditato da parte di mio padre.
Ah, davvero? E lei ha rubato i soldi? No, non ci voglio crede
Eh sì. Eh sì, praticamente sì.
E tua zia chi era? Cioè, la sorella di tuo padre?
La sorella di mio padre, sì, che non abbiamo mai avuto sai, quel grande rapporto, però
Mh-mh. Ma come mai tu gli hai permesso di venderla per tuo conto?
quindi sì. Perché ha fatto lei allo praticamente, la storia è che mio padre non c'era più da b io l'ho perso che ero ragazzina. C'era mia nonna, però ma grazie. C'era mia nonna e quindi c'era ancora mia nonna e e c'era mia zia, c'è mia zia tuttora. Quindi fino a quando c'era la nonna comunque non cambiava la situazione. Io avevo come se avo preso il posto di mio padre nella successione. Ehm, poi è morta mia nonna, a noi non ce l'hanno fatto neanche sapere, tu pensa per quanto è balorda la gente, perché mia zia non non m'ha manco informato di 'sta cosa.
M mi dispiace. Mh-mh. Mh-mh. Cert Mh-mh. Certo. Mh, mh, mh, mh.
Ehm, e quindi praticamente ha fatto mettere tutto a suo nome.
Mh, mh, mh. Si è intestata tutto, insomma.
Esatto. Ed è riuscita a fare questa cosa.
Beh, ma io penso che io penso che se senti un buon avvocato, forse questa cosa riesci anche a farla sanare, no?
Eh, sì, dovrei informarmi, dovrei informarmi.
Eh. Più che altro pure per una questione di principio, non solo economica.
Sì, esatto. Infa è più per il principio, magari che per
Mh. Ovviamente informati se <tsk> cioè, se la situazione ti permette di vincere qualcosa, perché cioè, di tornare insomma, di far tornare i conti come devono tornare, capito che intendo? Perché se poi ci sono anche dei casi dove, purtroppo cioè, per esempio, è capitato a me è capitato che, tipo, sono pe pe per una cosa simile, insomma, di eredità, ehm, appunto, purtroppo la legge poi poteva intervenire fino a un certo punto dopo le varie vicende, no?
Sì, mo Mh-mh. Eh. Purtroppo Sì. Ah-ah. Okay. <coughs>
Quindi informati prima di sentire un avvocato perché poi costa tutto, però ecco senza paura, vatti a informare bene.
No, infatti quello dovremmo fare, perché poi ne ho parlato pure con mia madre e ho detto: "Senti, ma non è giusto comunque 'sta cosa, cioè"
Eh, capito. Eh, faresti bene, più che altro tutte queste cose familiari poi portano anche un sacco di, mhmm
Cioè non è boh.
di come dire di di discordia familiare, no, quindi non vorrei che magari tu ti stai pone ponendo il problema di non litigare con i tuoi familiari, come è successo magari in famiglia da me.
Ah, sì, certo. No, no, assolutamente. Anche perché ti ripeto, non ho nessun tipo di rapporto.
Eh, capito, ma magari anche non direttamente con lei, ma con qualcuno che avete in comune. Capito che intendo?
Quindi Eh, sì, meh sì, ma non non mi interessa più di tanto cioè, nel senso quelli che possiamo avere in comune se s'allontanano tanto meglio guarda, ti dico s sinceramente, non è una perdita.
Mh. Mh. Mh, mh, mh. Embè. Guarda, ti dico il discorso è che molte volte si creano schieramenti su questi su queste dinamiche, su questi comportamenti quindi poi magari si finisce per non andare più d'accordo neanche, appunto, con chi dà ragione all'altra parte no. Tipo nel mio caso è successo così. Ho visto cose proprio v veramente cri cioè proprio cringe nel senso ridicole, no, che
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. Mh-mh.
cioè pure na da noi tipo quando prima che mio nonno morisse cercava insomma qualcuno a cui affidare mia nonna perché aveva l'Alzheimer, no. Ehm, tra 3 fratelli comunque c'è stato, ehm, momento in cui ha chiesto a mia madre, però noi non la potevamo tenere perché non avevamo una casa abbastanza grande, ehm, e quindi alla fine è andata alla sorella di mia madre, no, che si è comprata una casa e tutto
Sì. Eh, beh, certo. Eh. Mh-mh. Okay.
e l'ha l'ha tenuta lì, però in realtà poi la mandava da dall'altra zia, quindi dalla sorella di mio nonno quindi la maggior parte delle volte stava lì, a volte veniva qui e poi gli ultimi anni di vita l'hanno mandata in una sorta di RSA, okay. Quindi diciamo hanno fatto in modo da non averla troppo in casa, in realtà, non aven nonostante avevano 3, 4 piani di casa
Ah, okay. Ah, okay.
ehm, però questa zia fece carte false anche lei con il marito, nonostante appunto ci ritrovammo già con l'ex compagna di mio nonno che aveva p provato a fare furti di eredità, e insieme con loro, la sorella di mia madre e il marito avevamo preso ripreso insomma in pugno la cosa e tutto.
Mh-mh. Ah. Mh-mh.
Poi successe che appunto loro, mhmm, da che stavano dalla nostra parte per quella cosa, si sono messi appunto a rubare e quindi, è successa questa cosa qui. Ehm, poi la cosa è che mia madre era molto scettica, non sapeva se fare una cosa perché non voleva mettersi in cattivi rapporti, nonostante avesse perfettamente e legalmente ragione
Sì. Ah-ah.
qui un sacco di discordia eccetera, e alla fine loro si sono rubati più di 100.000 € circa
Cazzarola.
ehm e quindi questo, cioè nel senso poi alla fine mia madre chiuse i rapporti il problema è che poi mia zia morì e fu era anche la sore la sorella più giovane, c'aveva 50 anni e 2 figli piccoli. Quindi lì poi, una volta subentrati i minori, perché i minori hanno ereditato il patrimonio che avevano, noi eravamo più legati, quindi alla fine della fiera abbiamo preso solo una piccola fert fetta perché io ho insistito, capito. Però, ecco, non il il grosso è stato capito.
Ah, okay. Ah, okay. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì, come no. Certo
Quando vedo che succedono queste cose, comunque sì, mi rattristo, no. E poi dico guardo la realtà in faccia.
Eh sì, è vero, è un po' triste come cosa perché cioè pensare che magari ecco, a maggior ragione se se è un tuo parente e hai dei rapporti o che, arrivare a fare queste cose per soldi è veramente è tristissimo.
Mh, sì, sì, sì.
Perché pure ultimamente è capitato a u a un mio amico in realtà non a me, dove sempre un fatto che la nonna è morta, sono 4 fratelli, il fratello che viveva con la nonna, ehm, si è preso tutto, s'è magnato tutto.
Mh-mh. Mh-mh.
Capito? Ci sono i soldi dei conti che non non ci sono più, l'ha svuotato praticamente. Eppure lui si è preso intorno ai 100.000 € più o meno. Ehm, adesso gli ho chiesto come era e evoluta la cosa, probabilmente si va a finire ad avvocati.
Mh, mh, mh. Eh, purtroppo, vedi, in famiglia succedono, parenti serpenti, si dice così da me.
È vero. <chuckles> <sniffs> Se si dice un motivo ci sarà.
C'è niente da fa. Me sì, poi se fa pure rima.
Sì, infatti no, però è triste come cosa, cioè perché cazzarola.
Sì, sì, no, veramente. Mh, veramente sì, sì, sì.
Cioè magari ci hai mangiat insieme fino all'altro giorno, mo s vi dovete vedé in tribunale cioè, mh.
Mh. Sì, poi tra l'altro io, esatto, non me lo sarei mai aspettato da questa mia zia no, che comunque l'ho sempre vista molto bene, gli volevo bene, cioè, anzi, lei con me ha sempre fatto finta di niente, pure mentre ce stava soffiando i soldi da sotto al naso, capito? Perché dice tanto queste so cose da grandi, i figli non se intromettono, ma in realtà quando se tratta di cose del genere, soprattutto se io so c'ho l'età che c'ho, eh a una certa, non è che faccio finta di niente, capito?
Mh-mh. Mh. Mh, beh, certo, anche perché n è che puoi passà pe scemo, mo, veramente, verament
Mh. Sì. Poi
No, ma ehm, la delusione penso che sia tanta s ehm, cioè enorme, in questi casi.
Sì. Sì, sì, sì. Ma guarda, succede ovunque. Succede in tutte le salse. Succede in tutte i paesi, in tutti il mondo, perch
Sì, questo sì, se ne sentono tante, se ne sentono, eh.
Mh. Ce stanno pure appunto le le donne, quelle che subentrano magari nella fine della vita di un uomo ricco, no, solo per soffiargli tutta l'eredità.
Pure di Ah, sì, come no. Sì, sì.
E magari, appunto, lasciano un sacco di fratelli senza senza un soldo, <chuckles> se ne frega. Figli, figli, sì, sì, sì, figli, intendevo fratelli no, tra di loro, perché figli del del signore.
Ma pure i figli proprio senza un soldo. Sì, sì. Ah, okay. <scoffs> Sì, sì.
Capito? E quindi cioè, s veramente bisogna stare attenti anche, a non solo a chi ci sta intorno a noi, ma anche a chi sta intorno ai nostri cari a volte.
Beh, certo, sì, è vero. Perché poi, specialmente, ecco, quando sono più "fragili", tra virgolette.
Certo, cert
Si fanno abbindolare molto facilmente.
Esatto, esatto, soprattutto quando, esatto, sono più tra virgolette "prede facili", quindi magari anziani, no?
Esatto, sì sì sì. No, ma io mi chiedo più che altro come fanno, cioè io penso che non riuscirei mai a fa una cosa del gene cioè c ci vuole veramente la cattiveria, deve essere proprio devi essere proprio cattivo.
Mh, mh. Mh. Eh sì, vabbè la gente truffa dappertutto online, per strada.
Ah, quello sì.
Quindi, alla fine la gente per i soldi farebbe di tutto capito, se se uno vuole ruba, ruba, capito, non è che trova il modo di rubare, capito?
Sì. Eh, però siamo arrivati a un punto dove veramente, cioè non ti puoi fidare neanche di un amico perché poi se ne sentono di tutti i colori.
Sì, sì, ma infatti io non mi fido neanche di un amico in pratica perché mhmm, mi è successo che mi hanno rubato diciamo un'opera, una canzone, okay, ehm, dicendo appunto che, mhmm, uhm, pubblicamente che fosse loro e che fossi io ad aver rubato a loro.
Mh-mh. Ah, pure.
Mh, mh, mh, sì, sì, sì, si è inventato una si è inventato proprio la sua versione della realtà.
No, vabbè. Cioè, poi con che faccia fanno ste cose, soprattutto gli amici.
Mh, amici da tanto tempo, non c'è proprio valore, non ci stanno più i valori.
È quello è, cioè che non so se se magari ecco questa f società in cui viviamo adesso ehm, questa vita frenetica, questa queste spese, queste tasse, ehm, ci portano a mettere i valori da parte perché, come si dice: "Io devo sopravvivere morte tue vita mea no?
Mh-mh. Mh-mh.
Però a volte mi sembra eccessivamente, cioè, esagerato.
Sicuramente sì, sicuramente è una società che ci mette abbastanza tesi gli uni contro gli altri per i soldi, il discorso dei soldi lì, però, cioè non è giustificato no, comunque
Ah, sì. No, non è giustificabile assolutamente.
non ci stanno più proprio i valori, cioè non, ma proprio la la la tua dignità come uomo, dove sta?
No no no. E quell'è.
Il tuo orgoglio no, rubare e dire che un'opera è tua, no, e poi farlo palesemente cioè tipo, boh, non lo so, mhmm
Non lo so, devi ma pure la vergogna cioè io mi sentirei se boh non lo so, forse mi sotterrerei per la vergogna per la cosa di dire cioè Non lo so come ci riescono a volte guarda non so se invida invidiarli alcune volte, perché sembra che loro campano tranquilli.
Sì sì, in un certo senso sì, coscienza pulita. Vabbè, ma non non è da invidiare, più che altro è fa le cose com'è giusto, quindi cercare di di non farsi derubare, capito, quello che intendo. Però purtroppo delle dinamiche delle dinamiche so inevitabili, cioè non è che possiamo controllare ogni cosa, capito. Purtroppo poi la legge in Italia funziona pure male.
Sì. No, infa Eh certo, assolutamente. Sì, è vero.
Eh, pensa che gente che occupa le case non la puoi mandare via, eh.
Che Eh eh bravo esatto, infatti.
Eh, qua gente paga a affitto, cioè capito. Allora non lo paga più nessuno l'affitto, così.
Sì sì sì, come no. E via, certo. Poi magari per colpa di questi, cioè ci, mhmm, tra virgolette uno esatto, non riesci a trovare un affitto neanche se se non lo so, se ti sbatti per terra.
Eh eh. Non ti danno casa. Certo, a gente c'ha paura o di rimane senza casa, eh.
Eh, ma e guarda non non li biasimo, eh, perché comunque loro hanno fatto un investimento.
Eh. Certo, certo.
Poi questi ti occupano casa, te la distruggono pure e neanche te la ripagano, perché poi non te la ripagano.
Poi stai senza una lira.
Esatto, cioè non è non è normale, mo ci vuole come in Spagna dov'è in Spagna? Che ultimamente si sono fatte queste squadre per andare a cacciare le persone che hanno occupato casa?
Mh.
Ma lo sai che non lo so, potrebbe, però tipo in America so che è molto megl cioè questa cosa è più tutelata. Però non lo so questa cosa che mi dici, eh, cioè non l'ho sentita.
Eh. Sì, perché ho visto dei video tipo questi 'sti squadroni vestiti tutti di nero, vanno alla casa, sfondano la porta, entrano di forza e e lo cacciano fuori.
Mh-mh. Mh-mh. Mh, mh, mh. Interessante, sì, sì. Ah, forse potrebbe essere una serie TV che ho visto o un contenuto pure io che ho visto così, sì, sì. Interessante.
Cer eh, se si de mh. Sì, probab certo che se si deve arrivare a questo, allora la legge italiana ha fallito totalmente.
Eh, sì, oh. Eh, lo so, ha fallito veramente, ma secondo me fallisce ogni giorno, perché ormai quello che vedo a livello di leggi è è veramente ridicolo, no? Mh.
È vero. Sì, non c'è non c'è tutela da nessuna parte, non
Mh, mh, mh, mh.
non lo so, è che <exhales> invece che aiutarti sembra che lo Stato aspetta solo di come dice, di soffonnarti no, di venire a distruggerti.
Sì. Sì, sì, sì, vabbè, vedo tutti comunque l'8 e il 9 giugno andrò a votare e nonostante hanno detto hanno detto di non andarci ehm, e questo
No, quello pure io. Quello pure io. Cioè, ti rendi conto, ma possono mai dire: "Non andate a votare e statevi a casa"? Boh.
Mh. È sempre per i sempre per i soldi, perché a loro gli interesserà il lavoro, i su i subappalti vorranno che se li passano tra di loro. Eh, sicuro. Comunque senti mi ha fatto mi ha fatto veramente tanto piacere sentirti.
E certo. Sicuramente. Eh, qua là è tutto un magna-magna. Anche a me.
Spero di risentirti presto, grazie mille. Ti saluto. Anche a te. Buona serata, buone cose, ciao.
C certo. Buona serata. Ciao. Ciao.